Iya, itu dia tuh jadi, awal-awal ngenalin itu susah banget ya karena, nggak ada tombolnya sama sekali tombolnya cuma kiri kanan doang gitu kan.
Mhm. Mmm, mhm. Iya, bener. Bener bener banget itu. Dan kalo heeh heeh, kalo s juga kalo misalnya mau nelpon, tinggal pencet ada tombol, eee, teleponnya gitu kan, ada tandanya, kalo disini kan nggak ada tuh, dia harus pencet dulu yang lain gitu kan, baru bisa buat nelepon, gitu. Jadi, apa namanya, ada aja lah gitu dan, eee, memang kadang-kadang kita teknologi ini kan juga banyak membantu kita juga ya, buat lebih deket kan, misalnya kita, eee, bisa main game bareng, terus juga mungkin bagi-bagi foto, misalnya kita habis jalan-jalan nih, kita mau cerita ke orang tua kita nih, eee, "Ma, nih kita habis jalan-jalan nih, dari sini nih, nih enak ama anak-anak foto-fotonya," gitu, atau, mungkin ke teman-teman kita, gitu kan ya, mungkin sharing, eee, informasi atau main game bareng gitu kan, misalnya. Zaman sekarang kan anak-anak juga kan udah canggih tuh main game-nya tuh bisa dari jauh-jauhan juga gitu kan, me mab mabar nyebutnya gitu kan, main bareng gitu. <chuckles> Iya iya, itu sih.
Heeh heeh heeh. Mhm. Ah. Bener. Mhm mhm mhm. Mhm. Iya. Iya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Ah. Bener bener. <chuckles> Iya iya iya iya. Aduh, jadi emang apa ya, eee, ini nih, teknologi sekarang kan cepet bangese cepet banget kan Mas ini ya, jadi, kita tuh sebagai pengguna nih juga harus pinter-pinter dan juga ngawasin, orang-orang di sekitar kita, bukan hanya orang tua bahkan juga anak-anak. Ini, Masnya, kalau boleh tahu ada anak juga nggak nih?
Mmm, mhm. Bener bener benar. Iya, bener. Oh iya. Benar, benar. Ada ada ada, ada, heeh, gimana tuh?
Nah. Anak-anak sekarang kan udah aduh luar biasa pinter-pinter banget ya, kita bahkan kadang kita nggak ngajarin dia main handphone tapi dia ngeliat kita main handphone, itu udah bisa niru, gitu loh.
Na oh, oh iya, bener. <chuckles> Ce Nah, udah tau sendiri iya iya. Bener bener banget itu, Mbak, malah kadang-kadang bisa lebih canggih dari kita gitu kadang-kadang dia. Et eee, proses benar benar banget dan proses adaptasinya cepet banget, gitu, dibandingin kita, gitu kan. Dia mungkin udah bisa buka mungkin bisa buka TikTok, terus juga mungkin, udah ngeliat, apa, cara nari-nari, gitu kan, udah bisa niru, gitu kan, gerakannya, gitu, yang kadang-kadang, eee, apa namanya, mungkin kalo anak yang nggak kita awasin berbahaya juga, gitu kan.
Mhm. Nah, itu dia tuh PR-nya, mhm. Iya. Heeh. Mhm. Iya iya iya. Ah, bener, kita aja yang mungkin 24 jam pegang hape ya maksudnya hape tuh nggak jauh dari kita tuh kadang, suka ketinggalan gitu kan, ini tren apa, ini ini, apa nih yang baru, nah, sedangkan mereka anak-anak, mereka adalah peniru yang paling baik, gitu kan, jadi, sekali 2 kali lihat, "Oh, jadi gitu, jadi aku juga bisa dong," gitu, Mas. Mhm mhm mhm.
Mhm mhm. Iya iya. Benah. Benar, benar. Benar. Benar benar banget. Nah, iya iya. Iya. Heeh, makanya tuh penting banget, gitu kan, kalo kita sebagai orang tua, gitu kan, mengawasi perkembangan anak, gitu kan, terus pengaruhnya ke media sosial, gitu kan ya. Mhm mhm, bener bener. Dan penting lah, gitu lah, ada aja, gitu ya, maksudnya teknologi yang kita bisa obrolin, gitu kan ya, Mbak, soal, dia terhubung sama keluarga, gitu kan ya, Mbak. Mmm, mhm.
Iya. Mhm. Benar benar benar. Aduh. Iya. Mhm, bener banget, aduh, eee, ngomong-ngomong makasih loh, Mas, ini pembahasannya bagus banget loh, sangat-sangat apa ya, relate sama kehidupan kita sehari-hari ya. Mhm. Ya, kalau gitu entar lanjut lagi ya, Mas. Makasih, selamat sore. Yuk.
Iya. Iya. Bener. Bener bener banget, Mbak. Oke deh. Siap, oke, sama-sama. Selamat sore.

Nah, bener. Jadi. apa ya, mungkin bisa dibilang sekarang tuh semuanya serba gampang gitu, kita kan mau apa-apa tinggal telepon, mau maksudnya ada yang penting nih harus ke sini sekarang, gitu kan. Kalau dulu kan enggak, harus ke wartel dulu gitu kan, harus nyiapin duit juga, gitu. Kalau sekarang kan semua gampang, tinggal pakai handphone, butuh kirim li butuh kirim duit nih penting, gitu kan, "Oh iya, bentar." Transfer pake pake HP, telfon pake HP, kirim-kirim apa, data pake HP, gitu kan. Mhm, tapi nih, Mas, eee, kalau Mas sendiri tuh, ada nggak sih aplikasi yang, apa namanya, eee, kalau alat teknologi kan pasti handphone ya, kalau aplikasi pasti Mas pakai buat komunikasi tuh apa?
Mhm, bener, mhm. Iya. Bener. Iya iya. Heeh heeh. Iya iya iya. Bener bener. Bener, gitu, bener. Did Bener. Bener. No oh, iya oh iya. Ek heeh heeh, bener. Bener bener banget itu. Jadi heeh heeh. Hmm. Ah. Ah hah. Iya. Iya, bener. Iya iya. Waduh, itu, WhatsApp udah Mbak tuh paling bener udah, udah paling canggih dah. Kalo kalo dulu kan kita ada BlackBerry ya, maksudnya BBM gitu kan, buat chatting-an gitu kan. Jadi, eee, apa namanya, karena sedang trennya gitu kan, jadi orang-orang punya semua tuh BBM, a BlackBerry gitu kan. Jadi, eee, chat-nya pake BBM nyebutnya, gitu. Nah, terus kan, eee, seiring seiring waktu kan ada Android kan? Nah, kan BBM ini nggak bisa nih chat ke Android, gitu. Jadi, baru dah tuh muncul WhatsApp, jadi dari BBM eh, dari BB BlackBerry, bisa chat tuh ke Android pake WhatsApp, gitu. Nah, tuh dari situ tuh WhatsApp tuh terus berkembang tuh Mbak, gitu Mbak, saya inget banget dulu tuh sejarahnya tuh, dan banyak ngebantu banget gitu buat kita komunikasi sama keluarga, gitu, Mbak.
Mhm. Mhm. Iya, ya ya ya. Oh iya, ya ya. Heeh. Wah. Mhm. Oh, iya iya iya iya. Heeh. Mhm. Mhm? Paham. Mhm. Iya juga ya. Iya iya iya iya, setuju sih, setuju banget! Apalagi, apa ya, eee, dulu itu kan waktu awal-awal booming-nya di WhatsApp itu kan, aduh, banyak orang yang duh, kenapa sih orang cuma sama aja kan buat telepon juga, SMS juga gitu kan, terus, apa, gitu kan, tapi makin ke sini makin ke sini bisa buat video call, bisa buat video call itu juga, jadi kan bisa ngumpul keluarganya via WhatsApp ya Mas, apalagi waktu Covid kemarin ya, aduh, itu susah banget kan, nggak bisa ketemu sama sekali, gitu.
Mhm mhm mhm. Mhm mhm. Iya. Heeh. Iya iya. Iya. Benar. Iya iya, iya, iya, bener. Iya, benar. Heeh heeh, bener. Bener. Bener bener banget. Oh iya, waduh. Keban bener. Bener bener bener. Mhm, bener banget. Jadi, kebantu banget ya sama WhatsApp ini ya, Mbak. Jadi, eee, dia kan juga semakin canggih kan ya, kan dulu kita mungkin buat video call mungkin, eee, masih susah gitu kan, dulu kan kita mungkin pake, eee, pas pandemi itu kan, pake Zoom, pake Google Meet, gitu kan, tapi sekarang udah lebih canggih, gitu. Karena pake WhatsApp aja udah bisa gitu kan, kita juga bisa ngirim video, bisa ngirim voice note, gitu kan, gitu, banyak banget fiturnya gitu. Itu sih, Mbak.
Mhm. Benar. Mhm. Iya. Ah. Iya. Mhm mhm mhm. Waduh, iya juga ya Mas ya, kalau diinget-inget tuh. Terus, ini nih, aku mau tanya juga. Ini kan pasti beda dong Mas, ketika kita ngobrol, ketemu langsung sama keluarga kita, sama ngobrolnya itu via telfon gitu kan, atau video call, gitu kan, itu kan beda banget. Nah, kalau menurut Mas nih, eee, apa sih, eee, bedanya rasanya ketika ngobrol langsung sama ngobrol via aplikasi, gitu?
Hmm, iya. Iya iya. Iya iya. Iya. Heeh heeh. Iya iya. Iya, heeh heeh. Oh, iya, heeh. Via t via WhatsApp gitu ya, benar. Iya iya. Heeh. Iya.